जी, बहुत शुक्रिया। अ, काफ़ी ज़रूरी अ, प्रश्न है, देखिए जो लोग पूरी तरह से ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पढ़े-लिखे लोग हैं, तो गिरफ्त में तो वो भी हैं। उनकी यूज़ेज़ अलग-अलग हैं, बहुत अच्छे यूज़ेज़ हैं लेकिन फिर भी गिरफ्त में तो इसके वो भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे डराने वाली बात ये है ज जो आपने बताई है कि गाँव में अ, इस उम्र के लोग अगर यूज़ करते हैं, इनके साथ दरअसल इन ये पूरी तरह से अलग कैटेगरी है, इसमें बूढ़े व्यक्ति आते हैं, इसमें वो आते हैं जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, केवल फ़ोन चलाना जानते हैं, इनमें बच्चे आ रहे हैं जो अभी मतलब नहीं जानते कि स्कैम मैसेज का मतलब क्या होता है, कि अगर व्हाट्सऐप पे मैसेज आता है कि इस लिंक पे क्लिक करिए तो उससे आपका डाटा हैंग हो जाता है, पूरा का पूरा हैक हो जाता है, इसका मतलब क्या है? ये लोग अनविज्ञ हैं इस बात से, तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। आप देखेंगे, कि दूर-दराज के इलाके, गाँव में कई तरह के वीडियोज़ वायरल होते हैं, सेंसिटिव भी और कई तरह के डाटा अ, हम लोगों को इंटरनेट पे देखने के लिए मिल जाता है, वो कहाँ से आता है? इन लोगों के जरिए आता है। दूसरा बूढ़े-बड़े जो हैं देखिए आपको कोई भी नई मैं अब जब हमको फ़ोन मिला नया-नया, आपके पास पहली बार फ़ोन आया, मेरे पास नई बार पहली बार फ़ोन आया। हम कितने खुश थे?
जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात।
हम लोग उसको पूरी तरह से उसमें जो भी था निचोड़ लेना चाहते थे। सोचिए वही डिवाइस किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अ, के पास लगा है, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लगा है जिसने अपने 60 साल अ, उस यंत्र के बिना गुजारे हैं और नीरस रह के गुजारे हैं, मतलब ऐसे गुजारे अच्छे गुजारे हैं, नीरस नहीं अच्छे गुजारे हैं लेकिन ये कुछ नया है। ये कुछ नया है जहाँ एक क्लिक पर दुनिया देख सकती है। वो नो वो नहीं जानते कि अ, कि अगर अ, घर में भालू आया है, बच्चे को उठाकर ले गया है तो वो तो गाँव में कहेंगे हाँ ऐसा-ऐसा वीडियो देखा वही हम लोगों ने उनको नहीं पता एआई का वीडियो है ये, ठीक है? तो उन वो लोग रील्स देख रहे हैं। अब अब वल्गर जितना भी कंटेंट हो उनको ये भी नहीं पता कि अगर हम 1 रील अ, वल्गैरिटी से भरी हुई देख लेंगे तो अगली 10 रील हमारे पास वैसी ही आनी है।
हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा! हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात! बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात।
तो बूढ़े-बड़े अब शर्माए घूम रहे हैं, अब किसी के सामने फ़ोन नहीं चला पा रहे, कि हमारी रील खुलेंगे, हमारे वो खुलेंगे तो हम इसी तो ये तो बहुत-बहुत ज़्यादा क्रिंज है, बहुत डरावना व डरा देने वाला है जी।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
जी। जी, ब शुक्रिया।